Ay, yun pa lang, um, mini-make sure ko na like let's say, ah, nag-se-set din ako ng example, 'no? Na kapagka may mga professor, ah, na magtuturo may lecture ay galit-galit kami niyan, oo. Hindi kami nagpapansinan kahit pa kunwari dadaldalin ako, ay kunwari wala akong narinig gano'n. Kasi 'yong mata ko naka-focus doon sa professor namin kasi para pagdating ng oo, pagdating ng, um pag-uwi ko kasi sa bahay hindi ko na dinadala lahat 'yong mga ano, eh, kunwari kung ano 'yong, ah, trabaho ko do'n sa school do'n lang sa school. Pagdating sa bahay wala na 'yon lahat. So, do'n ko na din ginagawa 'yong mga assignment ko, do'n na din ako nagre-review. Do'n na din ako everything nag magawa.
Ayan <chuckles> Mm. Nasa focus ka. Hmm, okey. Mm. Isang ano na lang sa eskwelahan mo na talaga ginagawa lahat ano para isang cramming na lang kumbaga ano?
Yes, oo. So, ah, iyon, ah, kapagka gano'n ang ginagawa ko na technique, hindi ko na halos kailangang mag-review, eh, oo. Kapag ka gano'n yung ginagawa ko na nakikinig talaga akong mabuti parang minimal na lang yung review namin. So. nakikita din ng mga kaklase ko yun, eh, ang tao kasi, ah, ano yan, eh, nag-i-imitate yan ng, ah, kapwa nila. Kung ano yung nakikita ng tao ma-a-adapt nila yan. May tinatawag tayong mimicry. So, mi imi-mic lang nila yung ginagawa ko siyempre dahil ako nga yung nakakatanda, ap gano'n din yung ginagawa nila tahimik din sila pagka may professor, pag wala na yung profesor, "Yehey! Party-party," ganon. Tama, kulitan na, oo.
Mm. Sabagay, oo tama. Mm. Mm. Kulitta 'yan kulitan na. Pero at least, 'di ba, nagagawa mong balansehin yung, um, pagfo-focus at tsaka yung pagsasaya din. Para naman balanse din ang stress ano? Pero yan nabanggit mo nga na talagang nagfo-focus kapag ka merong professor na ganyan, eh, siyempre may mga kaklase ka niyan na talagang kukulitin ka o magtatanong papaano mo naman sila ano parang, um, kinakausap naman ng mahinahon kung sakaling hindi mo na maiwasang tanggihan sila?